بُصّ بصراحة أنا ما جرّبتش الحاجات دي، حتى ما جاتش في دماغي، بس هي في حاجة تانية أنا جرّبتها، يعني ضبَطِت معايا كده مرّتين، بس بعدين حسّيت إن الموضوع بقى عادي، مش عارفة ليه، هو إنه أشرَب حاجة سخنة قبْل ما أنام، آآ، مثلًا كوباية لبن دافية، قِرفة آآ، شاي لأ، الشاي بيبقى فيه كافيين، إيه تاني، نعناع، شاي أخضر، الحاجات دي كلّها يعني
إزاي؟ قولي. حلو. بالمناسبة، ال القِرفة كمان من المُنبّهات، <giggles> ده حقيقي، <giggles> القِرفة <laughs>
إيه ده بجد؟! أنا ما أعرفهوش، عشان كده ما ضبَطِتش معايا في المرَّة التالتة. أنا آآ في الأول
القرفة آه، لا، ال بُصّي، النعناع، الكامومايل، ال ال الحاج آه، الينسون، لكن آه، حلو ده.
<laughs> أيوه. أنا باحب أشرب نعناع، فأول مرّتين شرَبت نعناع، تالت مرَّة قُلت خلّيني أغيّر بقى أنا زهَقت، فرُحت عملت قِرفة، عملت قِرفة باللبن <laughs> فأنا ما أعرفش بصراحة، يعني أنا جِه في دماغي إن
عملتِ قرفة <giggles> لا ده مشروب منشِّط أصلًا. آه.
أنا جِه في دماغي إن أي حاجة سخنة هتهدّي الأعصاب.
مم لأ، في حاجات
لأ، بس ماشي أهو معلومة جديدة، حلو.
محفِّزة، <giggles> أنتِ عكستِ الموضوع، ده ممكن تبتدي بيه الصبح لكن الحاجات المُهدّئة شوية للأعصاب، أنتِ ممكن ال ال الكركديه، ال الدافي، ممكن الشي ال ب بلاش الشاي، ممكن الينسون، ممكن ال آه، النعناع ممكن الكامومايل، حلو أوي اللي هو البابونج يعني، حلو أوي، لكن لأ، القِرفة كان اختيار خاطئ تمامًا. <giggles>
آه، لأ، م إمم. آه، آه، الشاي لأ. أيوه، آه. أنا عشان كده، عشان كده أنا قُلت هو ما <tsk> طَب المرّتين اللي فاتوا ضبَطِت، كنت شرَبت نعناع المرّتين اللي قبليها، فبصراحة يعني الدنيا بقت معايا تمام، بس مع القِرفة، حسّيت إنه ما فيش فرْق، قلْت ما هي حاجة سخنة، هي شكلها بردَت بقى والّا إيه؟ <laughs> مش عارفة بس إمم.
آه، شُفتِ؟ آآ، بالضبط، ده الموضوع ده <laughs> طَب في الآخر يعني يعني في عايز أسألِك حاجة أخيرة كده، هل أنتِ فكّرتِ مثلًا إنِك تبحثي شوية أو تقري أو تستشيري مخُتص في الموضوع ده، بما إنه ابتدى يأثّر عليكِ يعني؟